Sí.
Recomendaría también que que lo hablaran como fijar, eh, un día de pasar un día a la semana de pasar como tiempo de calidad juntos, tipo citas, eh, para que no se sientan como insuficientes o que están fallando a la relación, em, también, pues, tratar de tener un poquito más de comunicación, si están ocupados, este, hola, ¿sabes qué?, eh eh em, pues, no sé, no no te tardas nada en enviar un un mensaje de: Oye, te te amo, este, estoy estoy aquí ocupada, pero me acordé de ti, te amo, te quiero, está todo bien", y y que también él lo haga, entonces, eh, pueden hablar, pueden ponerse de acuerdo en hacer ese tipo de
Ah, de acuerdo. Mm. ¿Vale? Okey.
de pequeñas cosas que son muy importantes en una relación y así para que no se sientan insuficientes los dos.
Ujú. Okey, de acuerdo. Entonces, creo que voy a tratar de simplemente escribirle 40 veces más de lo que ya lo hago. Sí, porque para nada es como si yo cada 7 minutos le escribiera como 40 mensajes diciéndole que le amo mucho. <chuckles> O sea, para nada lo hago. Vamos a fingir que no es ironía.
<chuckles> Bueno, pero lo de la cita <chuckles> pero lo bueno, lo de lo de la cita y tener un día de tiempo de calidad para ustedes
<laughs> Eso sí no se hace, eso sí no se hace. Pero es que no hay dinero, ¿sabes? No hay dinero para eso.
Bueno, entonces Ey, pero unas películas en su casa, en casa de alguno o afuera de el parque, con el celular, eh, hay muchas formas. Bueno, ir a caminar. Ujú.
Nada, vamos a ir a caminar, así de fácil. Salir a caminar con el celular escuchando música juntos, así de fácil. Sí.
Claro, es buena cita y y creo que es bueno para ustedes y para forza fortalecer la relación, porque es un año, todavía les falta mucho por conocerse y es parte de las etapas.
Okey.
Entonces, eh, creo que con comunicación y con arreglos les va a ir muy bien.
Okey, si us ¿tú piensas eso? Yo te voy a es eh, prestar atención, porque se te ve que tienes mucha experiencia y eres bien sabia con esto.
Tengo mucha experiencia, sí. <chuckles> Te <chuckles> te servirá. <laughs>
Sí, mira, uno no sabe. <chuckles> Vale, oye, de verdad, muchísimas gracias por tus grandes consejos, todos profesionales. Te lo debería pagar. <chuckles> Dale.
Estoy para ti estoy para ti cuando lo necesites, de verdad.
Chao.